जी अ, कई बार होता है ना कि एक बहुत ही भारी समस्या आन पड़ी है। कहीं न कहीं जो है ना कि अंदर जो ऊर्जाओं को लेकर के कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स ऐसी जो है, समस्या आन पड़ी है। कि इवेन मैं काम करके लौटता हूँ ना, तो कहीं न कहीं ये है कि थोड़ा-सा जो है, ऊर्जा में कमी महसूस करता हूँ। जिससे मेरे बहुत सारे वर्क अ, काम प्रभावित होते हैं। कहा जाए तो, पारिवारिक हो गया, फ़िर या दोस्ती से रिलेटेड हो गया है या फ़िर जो है, सामाजिक जो है परेशानियाँ कहीं न कहीं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं। और अ, इवेन कई बारी ऐसा भी होता है कि मैं अपने अ, काम पे जब अगले दिन वापस जाता हूँ, तो जो पहले दिन की जो थकावट होती है, जो कहीं न कहीं, अपनी जो ऊर्जा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जिसके वजह से वो मेरी कार्य करने की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं घट जाती है, और जो सोचने की क्षमता है वो भी कहीं न कहीं घट जाती है। तो ऐसी समस्याएँ अ, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, और, साथ ही साथ मैं अ अर कहने का मतलब ये है कि मैं ऊर्जा की वजह से, जो काम को ना कर पाना जो मेरी अ, कहीं न कहीं जो दैनिक ऊर्जा अ, ख़र्च हो रही है, जो खपत हो रही है। हो सकता है कि गलत दिशा में हो रही हो। तो जिसकी वजह से जो प्र प्रभावित क्षेत्र है कहीं न कहीं वो मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं और कहीं न कहीं वो मेरा जो है ऑफिस है जहाँ पे मैं कार्य करता हूँ, कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस चीज़ से। तो अ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में मुझे अ, 1 अच्छी सलाह दें जिससे मैं थोड़ा-सा अपने आप में सुधार ला सकूँ। जी।
जी। जी। जी। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से मैं समझ सकूँ कि आपकी क्या समस्या है। अ, देखिए ऊर्जा जो है वो
जी। हुँ।
दो तरफ़ा है, मीन्स अगर सवेरे देखी जाए, तो वो अलग ऊर्जा रहती है, और रात में अलग ऊर्जा रहती है। तो क्या ऐसा कुछ आपको स अ, प्रतीत हो रहा है कि मेरी सुबह ऊर्जा ज़्यादा है या रात में ज़्यादा है, या सवेरे कम है या रात में कम है? ऐसा कुछ चीज़ें आपके साथ है तो बताइए।
जी। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मेरी जो ऊर्जा की बात है, वो पहले ही हालाँकि पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है अ, अपने आपको ऊर्जावान समझता था। उस टाइम पे मुझे कोई ऐसी समस्याएँ नहीं आती थीं, बट पिछले कुछ दिनों से अ, मैंने थोड़ा बहुत वर्क को अपने बढ़ाया हुआ है, तो उसकी वज़ह से कहीं न कहीं ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। इवन मुझे रात में मैं अच्छे तरीके से सो नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से सुबह अगर मैं उठ रहा हूँ, तो अपने आप को जो है, हाँ, तनाव से ही घिरा दिख रहा हूँ। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं नींद में ही हूँ। बट फिर भी काम का इतना बोझ है कि वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं मानूँ अ, अगर आपके अ, क्वेस्चन के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि सुबह भी मैं अपने आपको अ, कमज़ोर-सा फ़ील कर रहा हूँ कि ऊर्जा की कमी है मेरे अंदर, और पूरे दिन भी वो कहीं न कहीं ऐ इस ऐसी स्थिति बनी हुई है। और शाम के टाइम में कहीं न कहीं ऐसी अ, प्रॉब्लम्स, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मुझे लग ही रहा है कि कहीं न कहीं जो जिस तरीके की ऊर्जा होनी चाहिए मेरे शरीर में, जैसे कि पहले हुआ करता था अ, वो काम को लेकर के कहीं न कहीं, वो आज के टाइम पे मुझे लगता है, वो ज़्यादा प्रभावित है। और पहले से अपेक्षा मैं, सुबह हो चाहे वो शाम हो, कहीं न कहीं ऊर्जा की कमी महसूस करता हूँ।
जी। जी। जी। जी, जी। ये अच्छा अ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा क्योंकि देखिए आप घर पे भी ऊर्जा रहित अ, काम नहीं कर पा रहे हैं और जब अपने ऑफ़िस में भी जा रहे हैं। तो कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, मुझे जो है इनके साथ मेरी ऊर्जा बहुत कम है। क्योंकि दोनों जगह काम की ज़रूरत होती है, हमें।
जी। जी। हाँ। अ, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से तो मुझे लगता है ना कि जो मेरा कार्यक्षेत्र है कहीं न कहीं वहाँ पे थोड़ी-सी ऊर्जा की कमी ज़्यादा लगती है। क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ सुबह से तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऊर्जावित महसूस करता हूँ, बट उतना नहीं जो पिछले दौर पे होता था। बट हाँ। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो सुबह के 9 बजे के बाद कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो अ, जो ऊर्जा हमारे अंदर की शक्ति है कहीं न कहीं वो क्षीण होती चली जाती है। वो लगता है कि अब अ, जो काम करने की जो समस्याएँ हैं वो कहीं न कहीं वो बनी रहती हैं। काम करने का मन नहीं करता और जो है ना कि मैं एक जगह अपने आपको जो है स्थिर नहीं कर पाता हूँ। तो कहीं न कहीं वो जो मेरी अ, उत्पादकता है वो घट रही है। साथ ही साथ जो है अ, लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो नेचर है, लोगों का जो बोलने की जो शैली है कहीं न कहीं उसके, काम को लेकर के वो थोड़ी-सी बदल रही है। और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में हो रहे हैं मेरे काम की वज़ह से, मेरी जो है ऊर्जा में जो अ, कमी होने की वज़ह से कहीं न कहीं वो मेरा जो काम प्रभावित हो रहा है। प्रोडक्टिविटी जो मेरी जो है उत्पादकता कम हो रही है कहीं न कहीं वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जी।
जी। जी, जी। जी। तो इसके बारे में आपके जो भी आपका सीनियर है, मैनेजर हो गए या सीनियर मैनेजर हो गए, या आपके टीएल हो गए। क्या अ, वो कैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं?
हाँ, हालाँकि उन्हें ये अ, चीज़ पता है कि हाँ थोड़ा-सा जो है मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ, कि अ, अपने आपको जो है उ ऊर्जावान महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ वो जानते हैं, बट उसके बावजूद भी उनका जो व्यवहार है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है अ, तनावपूर्ण है, लेकर के कि अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो काम कीजिए नहीं तो इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इस तरीके की जो उनके व्यवहार है, कहीं न कहीं वो मेरे लिए काफ़ी कष्टकारी हो गए हैं। अ, होता है कि अ, इवन मैं जब काम करना भी चाह रहा हूँ, तो उनकी बातें भी याद आ जा रही हैं। उनके द्वारा बताई कई ऐसी चीज़ें हैं, कि जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल रही हैं। तो हालाँकि इसके पहले ऐसी समस्या नहीं होती थी बट अभी के टाइम पे ऐसी समस्याएँ हो रही हैं।
जी। जी, जी। अच्छा। अ, देखिए ब हो सके तो ये चीज़ें जो हैं, जो आप कर रहे हैं, ये आपने कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ तो साँझा करी होगी या बताई होगी। किसी से राय माँगी होगी, तो उम, घर वाले हो गए, चाहे बाहर वाले हो गए। किसी से तो राय अब माँगी होगी ना? कुछ ऐसा इसमें प्रकाश डालेंगे आप?
हाँ, बिल्कुल अ, देखिए इस तरीके की जब घटनाएँ होती हैं तो मैं अपने फ़ैमिली वालों के साथ थोड़ा-सा जो है मेरे जो पारिवारिक लोग हैं कहीं न कहीं मैं उनके साथ थोड़ा-सा जो है अपने आप को जोड़ता हूँ, जिससे कि थोड़ी-सी अ, राहत मिल पाए और थोड़ा-सा सुझाव मिल पाए इस चीज़ को लेकर के। तो अ, मैं बात करूँ इसको लेकर के अ, अगर किसी अ, एक व्यक्ति की बात करूँ तो वो मेरे अ, जो है अपने पिताजी हैं तो मैंने उनसे कई बार इस चीज़ को लेकर के जो है अपने जो है बातों को साझा किया हुआ है। तो उनके बताए हुए कुछ सुझाव तो हैं बट मुझे लगता है कि वो उतने कारगर नहीं हैं कि मुझे हाँ, कि मुझे वहाँ उस परिस्थिति से बाहर निकाल पाए। तो अ, जो साझा करने की बात है मैं अपने पिताजी से इस बात को साझा करता हूँ। जी।
जी। जी, जी। अच्छा। तो उन्होंने कोई आपको ऐसा सुझाव दिया हो जो कि आपको आज तक आपने किया तो है लेकिन वो कारगर नहीं हुआ, ऐसा कुछ उन्होंने सुवा उ आपको दिया है? अ
जी। अ, हालाँकि उन्होंने एक हमें बताया कि थोड़ा-सा डीप ब्रीथ वगैरह कीजिए। कहीं न कहीं थोड़ी-सी गहरी साँस लीजिए, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने काफ़ी बार हमें मुझे समझाया, बताया, थोड़ा-सा सुबह उठना है, सुबह चीज़ें करनी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो अ, समस्या है ना वो बनी ही हुई है क्योंकि मैं इन्हीं कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें समस्याएँ जो बनी हुई हैं और उनका जो वो काम है कहीं न कहीं जिस तरीके से वो समझाते हैं, बताते हैं। हालाँकि मैं वर्क तो करता हूँ उसपे, कहीं न कहीं मैं काम करता हूँ उनकी बातों पे, उनके सजेशन को मैं अपने अ, जो है दिमाग़ में देखता हूँ। बट जब मैं करने के बाद भी उसका जो रिज़ल्ट मिलना होना चाहिए, जिस तरीके से कहते हैं ना उसका जो अ जो है मार्क्स आने चाहिए तो कहीं न कहीं वो नहीं मिल पा रही है। जी।
जी। नहीं मिलता। हुँ। अ, 1 आख़िरी सवाल है, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं? कुछ इसपे मुझे बताइए।
हाँ, मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे मैं अ, सोने की जो मेरी अ अ, ब अ अ, जो टाइमिंग है कहीं न कहीं, वो है रात के 1:00 से डेढ़ बजे और सुबह उठने की जो टाइमिंग है, वो सुबह के 6:00 से साढ़े 6 बजे तक की है। जी।
अच्छा। देखिए आपकी बात मैंने पूरी समझी और अ, मुझे ये समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं, आपके सोने में जो है वो एक अ, बहुत बड़ी अड़चन है। हमेशा ये याद रखिए, जो भी लोग सवेरे उठते हैं जो कि सवेरे जब अ, उठने वाले लोगों के लिए जो है ना, वो कहीं न कहीं ऊर्जा ज़्यादा होती है। रात में जो जल्दी सोते हैं, उनके लिए एक ऊर्जा अच्छी होती है। क्योंकि रात क्या होती है, वो सोने के लिए बनी होती है। जैसे ही हम सवेरे उठते हैं, सूर्य भगवान उगते हैं, वो क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। तो हो सके तो आप सबसे पहला काम ये है कि सवेरे-सवेरे जल्दी उठिए और अ आप अ, बाहर सवेरे जाइए अ, थोड़ी देर टहलिए। क्योंकि क्या होगा की उससे जो है जस्ट थोड़ा वॉकिंग करेंगे, या जॉगिंग करेंगे, उससे आपकी ऊर्जा में जो है, एक नया संचार होगा। एक नया जो है अ, प्रज्वलित होगी आपके अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें है, वो बरक़रार रहेंगी। और अ, आप क्या है एनर्जी को जो है, वो बहुत ज़्यादा जो है, वो जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उसको एक एक रण ऋणात्मक वे में मीन्स इसको ए उसको पहले समझिए कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्या करना है? छोटे-छोटे ब्रेक दीजिए। अ, और उस उन जब भी कोई काम कर रहे होंगे, उसको एक जग़ह नोट कर लीजिए कि कैसे काम करना है, क्या करना है? कह ले कौन-सी मेरी जो है वो प्राथमिकता है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? जिससे जिससे आपको क्या होगा, आप वो करना चालू करेंगे तो उसमें कई बार हम लोग ऐसा काम करते हैं। अ, और हम अ, काम करते समय जो है, कर तो कोई और काम रहे होते हैं, लेकिन अ, गलत काम में चले जाते हैं। तो जब आप कुछ चीज़ लिख लेंगे या फिर कुछ चीज़ सोच लिख के काम करना चालू करेंगे, उससे आपको जो है एक अ, स्पष्ट तरीके से जो है, आपको समझ में आ जाएगा और वो आप उसी लाइन में चलेंगे जिस लाइन में आपको जाना है।
जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी।
फिर अपनी समय सी जो है वो आप तय करिए कि भई, मुझे कितने बजे से, कितने बजे से काम करना है, अपने दिमाग में बैठाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हम दिमाग में जो है अपने एक टाइम टेबल नहीं बना के चल रहे होते हैं। हमें टाइम टेबल बना के चलना चाहिए कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है। जब आप अपने दिमाग में बैठा दोगे, तो वो कहीं न कहीं आपको जो है वो उसी प्रकार आपकी बॉडी की जो है ऊर्जा बचा के भी रखेगा। हम अप क्योंकि क्या है कि माइंड जो है वो तब चलता है जब आप उसको कोई काम दे दो। आप उसको काम दे दोगे ना, तो आपकी बॉडी में जो है वो ऊर्जा को भी बचा के रखेगा। ये साइकोलॉजिकल वे में माना जाता है, कि आप उसको काम दोगे, तभी वो उस चीज़ की ऊर्जा उस समय के लिए बचाएगा। फिर
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी।
आप क्या करिए अ, जो अपना जो भी ब आपके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है या कुछ आ रहा है, चीज़ें जो हो रही हैं, उसको जो है एक एक रणनात्मक वे में जो है, उसको बनाइए और उसको धीरे-धीरे कर-कर के जो है, उसको ख़त्म करना चालू करिए।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।
और अ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं भई, मुझे जो है, वो कोई ये प्रॉब्लम हो रही है जो कि मुझे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई न कोई तो सॉल्व कर पाएगा। उसकी वजह से आप किसके पास जाइए, अपने दोस्तों के पास जाइए। अपने मैनेजर अगर मैनेजर अच्छा है, तो मैनेजर से बात करिए, और माता-पिता के पास जाइए। क्या होता है कि हम जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारे आँखों से और दूसरों की आँखों से अलग-अलग दिखती है।
जी। हुँ, हुँ। जी।
आप किसी चीज़ में फँसते हो और दूसरा बंदा कोई किसी चीज़ में नहीं फँसता है। तो वो क्या होता है, उसी काम को अलग वे में कर रहा होता है। इसलिए, आप दूसरों से समर्थन या दूसरों से जाँच-पड़ताल करवाइए, और वो आप उनकी सलाह लीजिए और उस काम को करना चालू करिए। उससे भी आपके जो है ऊर्जा में जो है अच्छा उम, बहुत अच्छी जो हैं, वो चीज़ें बढ़ जाएँगी। एक्सरसाइज़ करिए, सवेरे-सवेरे एक्सरसाइज़ करिए, शाम को एक्सरसाइज़ करिए, खाने के बाद एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ा-सा टहल लीजिए, तो उससे ऊर्जा बनी रहती है, और बहुत ज़्यादा तेली खाना मत खाइए। तो ये सब चीज़ें आप अपनाइए, और अ अपनी जो है परेशानियों को दूर भगाइए।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। अ, देखिए, आपकी बात सुन कर के अ, मुझे आपकी जो सलाह है, कहीं न कहीं मुझे बहुत ही पसंद आई, और आपसे बात करके मैं अभी हल्का महसूस कर रहा हूँ। जी, थैंक यू।
धन्यवाद आपका।